Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Какие вообще, э, есть способы для того, чтобы мне успокоиться, э, ну, кроме еды или просмотра там, э, чего-то такого, там соцсетей или каких-то там, э, программ, подкастов или, может, даже сериалов? Ну, потому что вот, э, у меня когда такие какие-то происходят эмоциональные всплески там или, э, стресс какой-то, или, наоборот, вот, э, эмоции. Ну вот какой-то день был, знаешь, очень-очень насыщенный эмоционально. Вот мы куда-то ездили, какое-то было мероприятие, много было всяких людей, диалогов, общения. И вот, э, хочется вот прийти домой, и вот сразу вот эти вот 2 вещи, они как будто, э, это 1, что может вот помочь, что-то такое вот, э, перехватить, хотя может при этом даже не хотеться кушать. Вот просто вот как будто вот эмоциональная такая вот штука- что-то взять из еды. И 2 момент- это вот хочется, э, ну, если это пу какая-то стрессовая ситуация, то хочется как будто отключиться от этого мира, знаешь, и поэтому там включить какой-нибудь фильм и вот вообще забыть там свои проблемы, св свои эмоции, св свой вот своё состояние, которое се сейчас. Вот просто вот забыть, переключиться на какое-то хотя бы время. И, э, кажется, что это тебя успокоит, и это, м, поможет как-то. Но в в итоге оно не успокаивает, но как-то вот просто временно, знаешь, в помогает. Вот что кроме этого можно ещё? Как как можно успокаиваться?
Э, ты знаешь, этот случай очень распространённый на самом деле. Сейчас, м, достаточно много людей интересуются таким же вопросом, потому что вот этот эмоциональный голод, он на самом деле, м, где-то не настоящий. То есть это не потребность в еде, это потребность в каком-то отвлечении или в таком сиюминутном желании закрыть глаза на то, что происходит. Но чаще всего это момент такого успокоения. Потому что когда ты кушаешь, это значит, что ты расслаблена, что ты можешь поесть. Очень редко, э, кто может спокойно есть, если это стрессовый момент, например, э, на тебя нападает опасное животное, ты в этот момент ешь. Конечно же, нет. Это вот такой сигнал организма, что всё в порядке, ты наконец-то дома в своей среде, в сво на своей территории, ты хорошо себя чувствуешь. И вот этот момент хочется как-то зафиксировать и наслаждаться им. И это на самом деле такой достаточно частый случай. Э, то же самое касается фильмов. Уйти от какой-то реальности, э, иногда бывает даже полезно. Если концентрироваться очень долго на проблеме, то это может вызвать дополнительный стресс. И вот уход от реальности, какой-то побег, э, кратковременный, он иногда бывает полезным. Но если это становится привычкой, что 1 пункт, что 2, э, когда, э, случается
Ну да.
не такая неосознанная реакция на проблему, что нужно решить, что нужно предпринять, что нужно сделать, какой-то план действий. А если это постоянная такая система, то, конечно же, с этим лучше разобраться. Ты знаешь, я бы хотела помочь тебе, дать какие-то советы, но для начала, шт для полной картины, мне нужно задать тебе ещё некоторые вопросы, э, если ты не против. Э, скажи, пожалуйста, вот ты уже писала, что после каких-то насыщенных дней либо проблем у тебя возникает вот это вот желание поесть или вот залезть куда-то вот в экран, в какое-то медиапространство. Вот, э, ещё есть какие-то ситуации помимо насыщенных каких-то событий и помимо, м, каких-то вот таких стрессов? Что ещё вызывает у тебя такое желание?
Мгм. Давай. М, не, ну, бывает, э, хочется, когда, а, э, что-то там интересное. Вот, например, я там начала смотреть какой-то какую-то тему, да, в в подкасте, и мне просто интересно, чем это всё закончится, интересна вот эта тема, а, и, э, мне как будто вот, э, тянет, э, досмотреть, вот, в м, ещё больше времени в этом побыть, да, если это что-то такое интересное для меня.
Мгм. Мгм. Мгм, ну, это интерес. Окей, хорошо. А что обычно ты ешь в такие моменты? Это всегда одно и то же блюдо или, в принципе, без разницы?
Ой, ну, обычно это та какие-то вредности, однозначно. В такие в таких ситуациях мне не захочется съесть там тарелку супа или, а, не знаю, что-нибудь, э, полезное, салатик какой-нибудь. Нет, мне захочется обязательно что-то сладкое, ну, не знаю, мороженое или шоколад, например, э, или там, м, какой-то круассан с нутеллой. Ну, что-то такое сладкое в основном.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Н-да, это говорит о том, что тебе хочется в этот момент как-то себя поддержать, как-то себя успокоить, порадовать, сделать что-то приятное для своего организма. Через вот этот сахар получить вот какую-то, э, пользу, вот такую, э, эмоциональную, какое-то одобрение, какую-то похвалу, что-то вот такое тёплое. И это может быть признаком того, что тебе не хватает какой-то самоподдержки, каких-то вот таких эмоциональных связей с самой собой, чтобы в момент стресса успокоить себя другими какими-то путями. Может ли быть такое?
Ну да. Да, вполне может такое быть. Допускаю.
Мгм, а расскажи, пожалуйста, как долго вот эти, э, такие моменты длятся? Как много ты можешь есть? Ты способна остановиться в какой-то момент или это превращается там в, э, четырёхчасовое поедание торта и в какой-то круглосуточный, э, прямо такой кинотеатр? Или всё-таки это какие-то такие временные рамки адекватные, всё-таки ты, э, используешь?
Не, всё-таки, э, не так долго, как вот ты сказала, да. М, потом, ну, сладкое я просто много есть не могу, мне от него как-то уже потом плохо становится. Вот сначала да, съесть, и как будто оно так быстро всё у не знаю, быстрая такая доза какого-то успокоительного. Но, м, потом, когда я, э, это делаю, у меня начинает, э, со временем появляться чувство вины. Потому что, ну, это же вредно, это влияет на мои лишние килограммы. И как будто вот в моменте, э, мне хорошо, но потом, когда я там, э, спустя какое-то время, об этом думаю, анализирую или там смотрю на цифру на весах, то мне кажется: "Ну, зачем я так делаю?" Я начинаю себя там корить, э, и как бы вот, эм, договариваюсь сама с собой, чтобы в следующий раз так не делать. А что касается фильмов, то у меня там, м, не знаю, потом начинает голова болеть. Я думаю: "Та лучше бы я пошла прошлась бы, отвлеклась бы на свежем воздухе, чем вот, э, вот это вот всё смотреть". Ну, знаешь, потом, м, я как будто ругаю себя за это. Но всё равно в следующей ситуации примерно так же и поступаю.
Мгм, хм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, да, но это происходит потому, что такая уже накатанная дорожка, понятно, как поступить. Но это очень хорошо, что ты, э, где-то контролируешь этот момент и не даёшь себе прямо сорваться во все тяжкие. А скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то другие способы успокоиться? Может быть, ты пробовала какие-то моменты, либо раньше у тебя была другая модель поведения, что тебе помогало что-то другое?
Одно время мне помогало, э, лечь поспать. Вот даже если днём я пережила какую-то такую, э, ситуацию сложную, э, стресс, э, то мне хотелось вот прийти, во-первых, чтоб была вокруг тишина. Если это были дети, то я просила мужа забрать их там, куда-то пойти с ними погулять. И мне вот нужно было вот просто поспать, и, э, ну, вот это меня переключало. Я потом просыпалась, всё, мне мне не нужна была там доза сладкого или чего-то такого. У меня как будто вот сон снимал этот стресс, вот это самочувствие плохое. И я как будто вот с новыми силами потом, э, если ну это чаще всего был обеденный сон, и я потом б вечером, ну, как бы могла адекватно нормально себя чувствовать.
Мгм. Мгм, мгм. О, это просто замечательно, потому что, э, вот уже наглядный пример есть того, что ты можешь по-другому немножко успокаивать себя, нервную систему и какие-то вот такие стрессовые моменты переживать. Ты знаешь, я дам тебе несколько советов, которые обычно помогают в похожих ситуациях, и если какой-то из этих советов тебе поможет, то я буду очень рада. Э, на самом деле есть такие быстрые техники саморегуляции, которые, знаешь, если ты вспомнишь как-то автоматически, это может тебе помочь. Это- дать себе 10 минут, эм, такой паузы. То есть не набрасываться сразу на еду, не включать сразу социальные сети или там фильмы, а, решить 10 минут побыть в тишине. В это время глубоко подышать, сделать вот такую эмоциональную паузу, чтобы, п действительно не было никакого постороннего шума на фоне. Сделать какую-то такую, не то чтобы растяжку, но просто вот прочувствовать своё тело, как-то пощупать, где руки, где ноги. Может быть, немножко потянуться, сделать несколько оборотов там шеи, руками. Вот почувствовать, что происходит сейчас, что ты уже дома, ты в безопасном пространстве. Уже нет этих людей, какого-то общества, что тебе не нужно там отвечать за какие-то там, м, вопросы. И ни не нужно решать каких-то сложных дел, не нужно куда-то бежать и что-то делать. Ты уже дома, ты успокоилась, ты в своём пространстве, тебе хорошо. Вот спокойно подышать и 10 минут дать на то, чтобы обдумать. Вообще вообще сначала осознать, где ты находишься, а потом обдумать твой следующий шаг. Ты пойдёшь сейчас кушать или пойдёшь смотреть фильм? Или тебе хочется на самом деле что-то другого. И знаешь, вот такие 10 минут паузы, они иногда помогают как-то успокоиться и более трезво посмотреть на ситуацию. И вот замещающие действия, как ты уже говорила: сон, это может быть тоже прогулка, какой-то душ. Некоторым очень хорошо помогает сходить в душ, как будто бы смыть всё, что было в этот э, в этом дне. Э, постоять под горячей водой или под холодной водой, кому что подходит. Э, кто-то любит сходить в бассейн, кто-то любит просто окунуться, э, ледь в ледяной водой, чтобы как будто бы всё это смыть и почувствовать себя снова. И ещё и очень классно помогают какие-то новые хобби, то есть какое-то новое увлечение. Может быть, найти то, что тебе нравится очень хорошо, очень сильно, и это будет так же ярко, как и сладкое. То есть какое-то новое такое впечатление. Э, у разных людей по-разному: танцы, это может быть зарядка, это может быть вязание, э, то, что приводит тебя в восторг. И, конечно же, может быть ещё работа с триггерами. Потому что замечать, если заранее надвигается какое-то мероприятие, которое приведёт к тебя опять в такое состояние, возможно отказаться от него. Э, либо заранее подумать, что, да, сейчас у меня будут такие эмоции, потом у меня будет такое состояние, но я буду к нему готова. Потому что я, допустим, себя подготовлю эмоционально, проговорить эти эмоции, которые возникнут. И знаешь, если ты будешь готова к тому, что с ты сегодня встретишь в этом дне, сорваться потом будет уже немножечко тяжелей. Потому что мозг уже поймёт, что его что-то ожидает. Это произойдёт, и это не будет для него таким уже сильным стрессом. Э, что ты думаешь, есть ли здесь какой-то вариант, который может тебе действительно помочь?
Хорошо. Мгм. Мгм, поняла. Ну да. Мгм. Классно. Согласна. Слушай, ну, вообще мне понравились все варианты. Я как-то, ну, знаешь, у меня протоптанная дорожка была. Вот, э, что мне помогало, то и помогало. Я как-то вообще не задумалась о том, что ещё мне ма может помочь. Так что большое тебе спасибо за столько идей. Я попробую и вот, э, техники быстрые, о которых ты сказала, и всякие замещающие действия. Вот прогулка, мне кажется, в прям вот у точно мне поможет. Просто надо вспомнить вовремя, в нужное время, и вот как бы быстро собраться и, э, пойти. Ну, и потом хобби и что-то такое новое, какое-то занятие. Я вот подумала, например, об игре на фортепиано. Я могла бы просто сесть и у успокоиться, вот там что-то себе играя. Так что да, очень ценные мысли, э, классные идеи. Большое тебе спасибо. Я надеюсь, ум что-то из этого мне обязательно поможет.
Мгм. Мгм. Ты знаешь, я ни ни нисколечки не сомневаюсь. Потому что я вижу, что ты ответственный человек, ты ищешь решения, э, своим проблемам. Я уверена, что у тебя получится это всё реализовать и спокойно уже быть э, жить и находиться в стрессовых моментах.